Đúng. Là thế này, anh có một lần là lần gần nhất đây anh cũng nổi hứng thôi, tức là anh thì có gia đình rồi, tức là hôm đấy là một ngày, à, nghỉ cuối tuần, thì, ờ, anh chở vợ con đi chơi thôi. Thì cũng chỉ định là đi lượn quanh, ừm, thị trấn thôi, nhưng mà chỉ đi ra một khoảng được 10 phút anh quyết định đi thẳng ra biển, không hề có một <chuckles> không hề có một cái lịch trình gì cả, anh đi thẳng ra biển. <laughs> Khá là vui.
Dạ, vâng. Dạ, vâng. Nhưng mà núc đấy anh anh anh anh cảm giác là nó nó rất thoải mái không? Kiểu, nó nó thật sự là nó là một cái lúc đấy như kiểu là mình mình muốn được nghỉ, và mình muốn có một cái gì đấy nó nó đột phá nằm ngoài cái kế hoạch ban đầu của mình ấy. Thì thì thật sự là hôm nay em thấy là cũng rất là vui vì được cái chia sẻ về cái chuyện mà lên kế hoạch về một cái chuyến du lịch với anh. Thì thật sự là là là là rất vui đấy.
Đi taxi. Đúng, đúng. À. Anh cũng rất là vui khi được mà chia được ch tìm hiểu thêm về trải nghiệm, về cái cảm xúc của em, về những cái cảm hứng của của những chuyến đi nhá. Hy vọng vào một ngày nào đấy thì mình sẽ có thể lên một cái kế hoạch nào đấy đi du lịch cùng nhau, đúng không? Đúng không em?
Dạ, vâng, em cũng nghĩ là như vậy. Thì, ờ, có gì để anh em mình hẹn nhau một lúc nào đấy hợp lý thì mình có thể đi cùng nhau nha. Nói chung là, ừm, tuyệt vời ha anh?
Yeah. Yeah. Chúc em luôn luôn vâng, tạm biệt và chúc em một buổi tối vui vẻ nhé.
Dạ vâng, cảm ơn anh ạ.
Ừm, chào em.

Giống như mình mua hàng á, mình phải đọc đánh giá, mình phải có cái đánh giá 5 sao, 4 sao đấy, thì mình phải biết được để mình có thể biết được là mình có nên đến đấy, có nên chọn cái vị trí đấy để đi, hoặc là, ờ, đến trải nghiệm những cái dịch vụ như thế nó có hợp lý không? Đấy. Đấy á, có thế nào, ờ, cái em có bao giờ em phải thay đổi kế hoạch do sự cố không?
Dạ vâng. Dạ vâng, dạ vâng. Ờ, thật ra là nhiều chứ. Tại vì là thực ra là khi mà mình lên một cái chuyến du lịch ấy, thì rõ ràng là đôi khi là nó có thể là ngắn ngày, có thể là dài ngày, nhưng mà, ừm tại vì mình phải di chuyển này, thì những cái sự cố nó xảy ra là rất là nhiều. Tại vì là đôi khi là có thể những cái hỏng hóc xe cộ này, hoặc là đôi khi là những cái mà em biết là ngày xưa tức là tức là không phải ngày xưa, mà tức là em đã từng có những chuyến du lịch mà em đi và em bị cảnh sát giao thông <chuckles> người ta giữ lại, vì em dạ vâng. Ôi.
Ừm. <chuckles> Có, có anh anh anh bị này, anh cũng bị, anh bị, ờ, đi quá tốc độ đấy. Anh, ơ nói chung là cũng
<laughs> Thì, à, em em thì em không bị quá tốc độ, nhưng em bị một cái lỗi nó nó khá là sơ đẳng. Vì khi mà em đi lên Hòa Bình ấy, thì em lại đi vào cái ơ, nó có một cái cầu, gọi là, bắc ngang cái sông gì đấy em không biết, nhưng mà ý là nó nhìn thấy cái đập thủy điện ở Hòa Bình ấy, nhưng mà em lại đi vào ngay cái làn của cái, gọi là, ng đường dành cái làn mà của dành cho người đi bộ ấy, cái cái cái cái mà dạ vâng, thì ở ngay trên cầu đấy thì sau đi qua cái cầu đấy là em bị công an, ờ, vợt lại luôn. Thì đấy là cái mà, gọi là, nó ảnh hưởng đến cái kế hoạch du lịch của em. Và cũng có thể, như kiểu là, đôi khi em lên kế hoạch cho rất là nhiều người, và một vài người thì người ta, ưm, bùng, người ta không đi được nữa, thì thì mình cũng phải phải đành chấp nhận thôi chứ cũng chả biết làm thế nào. Dạ vâng.
À. Rồi, rồi, rồi. Đấy là cũng là cái đáng tiếc, ơ, khi mà bị công pháp luật, ờ, công an giữ lại, thì mình cũng phải, ờ, xem xét lại vào cái cách, ơ, mình, ờ, sự, ờ, lựa chọn lịch trình của con đường của mình nó cũng cần rất là để ý. Đấy, giống như anh đây, anh có cái trải nghiệm của anh, thì cái việc là đi chẳng hạn thì, ừm, chủ yếu là phải lo lắng nhất là là là cũng là cái giao thông an toàn đấy. Bởi vì mình đi mình đi một mình hoặc là đi với cả đoàn, vậy thì mình phải lo cho các bạn mà, ờ, người ta chưa đi bao giờ ấy. Thì mình đi, a, mình khi mình đi du lịch phượt thế này nhá, thì mình đi đường đèo này, đi đường, ờ, đường núi này, thì mà nó quanh co nó uốn lượn như thế đấy, thì mình rất là lo lắng, đấy chứ, có cái lần, ờ, à, nhóm của mình đi, thì cái bạn đấy bạn ấy đi nhanh quá, bạn ấy cua mà mà gần như là đi sát xuống vực, rất là hú vía luôn. Đấy là một cái trải nghiệm mà thực sự là phải không thể quên được, mình
Dạ vâng. Thế như như bản thân anh đi dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Ồ! Ồ, ồ. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Ừm. Ờ, nhưng mà ví dụ như, kiểu là, ừm, c những cái chuyến mà du lịch của anh đi, thì khi mà anh lên cái kế hoạch như vậy ấy, thì khi mà anh gặp những cái mà nó ảnh hưởng đến ghế hoạch của anh ấy, mà anh phải thay đổi thì anh sẽ xử lý như nào?